हुँ, जी तो देखिए अ, जैसे-जैसे ना पूरा प इंस्टाग्राम से लेकर के ऑनलाइन फ़ैशन बदलते चला जा रहा है। नई-नई स्टाइल आ रहे हैं, नया-नया ट्रेंड आ रहा है, तो जब भी ऐसा कुछ आता है नया ट्रेंड के साथ तो आपका पहला रिएक्शन है या आपका पहला कदम क्या होता है इसके लिए?
हुँ, देखिए अगर मैं बताऊँ तो जब कोई नया स्टाइल आता है या कुछ अ, नई चीज़ें आती हैं तो मैंने अपने अंडर ना कुछ नौकर रखे हुए हैं, तो वो नौकर मेरे लिए जो है काम करते हैं। तो वो जब भी कुछ ट्रेंड नया-नया आता है तो वो एस तो मेरे मित्र हैं पर वो मेरे काम आ जाते हैं ऐसी चीज़ों में। तो वो मुझे सारी चीज़ें बता देते हैं कि अरे! ये ट्रेंड चल रहा है। आजकल तो प्राउड-प्राउड कुछ ए एक हैशटैग चल रहा है तो तो वो तो एक लड़की यूज़ कर रही है उसको तो वो काफ़ी नया स्टाइल है तो ऐसे में काफ़ी सारी स्टाइल्स होते हैं जो चल रहे हैं। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आजकल जूते भी बहुत ट्रेंडिंग में थे अभी जैसे नाइकी के काफ़ी दिनों पहले थे। तो ऐसा देखिए मैं बिल्कुल ट्रेंड के साथ जीना पड़ता है क्योंकि अगर हम ट्रेंड के साथ नहीं दिखेंगे जिएँगे तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। लोग आपको छपरी-छपरी बुलाएँगे और आजकल तो एस्थेटिक के जो वो है वो भी चल ही रहा है तो काफ़ी उससे प्रभाव पड़ता है।
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, जी, जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अग अच्छा। अच्छा जी, जी। हुँ। अच्छा जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। उ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, जी, जी ग मगर कुछ हैशटैग शायद नहीं लगाने चाहिए। मगर आप नए स्टाइल को अपनाते वक़्त मतलब क सबसे पहले किस चीज़ को ध्यान देते हैं जब आप नई स्टाइल को अपनाते हैं?

देखिए, सबसे पहले तो मेरी आँखों में जो चेहरा आता है वो मेरे कुछ छपरी मित्रों का आता है, तो उन छपरी मित्रों को देखिए, देखकर जो है मुझे एक अ, निराशाजनक देखिए वो दिखता है कि, अरे यार ये तो कुछ नहीं है ज़िन्दगी में। मैं भी क्या करूँ ज़िंदगी में? तो ऐसे भी देखिए नए स्टाइल को अपनाने में काफ़ी एक आनंद आता है। जैसे आजकल देखिए वो चल रहा था एक आपका जो ओ बैगी जीन्स हो गई और ओवरसाइज़ टी-शर्ट ओवरसाइज़ टी-शर्ट का बड़ा एक जो है, काफ़ी वो चल रहा है तो मैंने भी उसे शुरू किया है, तो ठीक है, मतलब ठीक ही लग रहा है। जहाँ तक बताऊँ तो काफ़ी अ, काफ़ी अच्छा हो जाता है माहौल जैसे ऐसे, ऐसे सब चीज़ों में तो काफ़ी अच्छा लगता है, कि चलिए कुछ तो कर रहे हैं जीवन में।
अच्छा, जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल अरे, हाँ जी। हुँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। हुँ, जीवन में कुछ कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा सुनकर के कि आप अ, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मगर एक और प्रश्न ये रहेगा कि आप दूसरों के ट्रेंड फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं या खुद के ट्रेंड बनाना?
हुँ, देखिए मैं इतना बड़ा कोई अंबानी का बेटा तो हूँ नहीं कि मैं अपने ही ट्रेंड बनाने लग जाऊँ या कुछ ये सारी चीज़ें कर लूँ। पर हाँ, मेरा एक मित्र है वो यूपी का है वो घर से ना कई बार भाग जाता है, तो वो नए-नए स्टाइल देखिए बनाता रहता है बिल्कुल, कभी गंगा किनारे बैठ जाएगा, कभी जाकर जो है कहीं और बैठ जाएगा। तो उसको देखिए नई स्टाइल पता है। वो ना ल ऐसे जो चोर बाज़ार होते हैं ना जैसे आपने सुना होगा कि का चोर बाज़ार है। तो दिल्ली के चोर बाजार में उसकी आँखें ज़्यादा रहती है तो वहीं वो घुमा रहता है। तो ऐसे में देखिए मुझे पता चल जाता है नए-नए ट्रेंड्स के, वो क्या करता है कि थ्रिफ्ट स्टोर आपने अगर सुना हो, तो थ्रिफ्ट स्टोर एक होता है तो उसमें वो काम करता है वहाँ पे, तो वहाँ पर वो काम करता है, बिल्कुल। तो देखिए उसके जी, वही करता है वो तो मुझे वहाँ से पता चल जाता है, नए-नए स्टाइल क्या है? तो बिल्कुल।
हुँ, जी, जी। हुँ, हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल सुना है सुना है। अच्छा, हाँ, हाँ। कपड़ों की तस्करी, जी, जी। हाँ, हाँ, जी। हुँ, समझ गया। तो अ, जो फैशन एक्सपेरिमेंट आपके बताया कि आपके दोस्त हैं, वो ट्राई करता रहता है, तो उन पर आपका क्या रिएक्शन रहता है जब वो नया-नया लेकर आते हैं आपके लिए फैशन? तो आपकी क्या प्रक्रिया रहती है?
वो फैशन तो देखिए ले के आता है पर पैसे ज़्यादा माँगता है, तो ऐसे में उसे जूते ही मारता हूँ सीधे कि निकल यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो, जल्दी यहाँ से हटो। त तो बिल्कुल वो जो है हट ही जाता है फिर क्योंकि मैं उसको समझाता हूँ कि, नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा काम। तू इतने महँगे-महँगे कपड़े और ये मतलब फ्री में दे रहा है तो तो ठीक है, पर पैसे ले रहा है तो नहीं, फिर तो नहीं मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अ, वैलिड हैं फिर तो गलत है मेरे लिए। क्योंकि काफ़ी खर्चा हो जाता है फिर मेरा भी ना इन सब के चलते तो। देखिए बच के चलना पड़ता है, तो बिल्कुल क्योंकि एक बजट आपको देखिए बना के चलना पड़ता है हर मामले में जो मुझे लगता है और वो आप भी बनाते होंगे शायद।
अच्छा जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी बिल्कुल। हाँ, उम, वही, वही बात है, सही बात।

उ, हुँ, जी, स्पा तो देखिए मैं जाता हूँ, अल कई बार मित्रों के साथ वग़ैरह भी चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी देखिए हम क्या है, अब बॉडी रिलैक्स तो देखिए चाहिए होती है, और साथ में स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्किन केयर तो देखिए स्टाइल को बदलने में बहुत ज़्यादा रहता है। हम देखिए अक्सर तो मैं अपनी बहनों से ही करवा देता हूँ स्किन केयर अपना क्योंकि वो काफ़ी अच्छा करते हैं। पर हाँ, कई बार हैं कुछ महिला मित्र, उनको भी रखा है इन सब कामों के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा स्किन केयर कर देते हैं। तो इसका तो मैं ख़ास ध्यान रखता हूँ बिल्कुल ही, ये तो देखिए रखना ही पड़ता है। अगर जिंदगी में आपको जीना है तो ऐसे जियो कि बिल्कुल शान से, तो इसलिए देखिए स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, बड़े मित्र आपके अच्छे हैं। जी, हाँ। हुँ। एकदम ऋतिक रोशन बन के, जी, जी, जी, जी। समझ गया समझ गया। हुँ, मतलब मित्र आपके बड़े अच्छे हैं, मतलब आपके सारे केयर रूटीन केयर रूटीन, सब में आपके शामिल हो जाते हैं, बढ़िया बात है। तो आप मूड के हिसाब से कभी कपड़े बदलते हैं कि मूड हो रहा है तो ये पहन लिया, मूड नहीं हो रहा है तो वो नहीं पहना?
जी। ठीक है। वही तो। हुँ, देखिए मूड भी बहुत ज़्यादा इन सब अ, मामलों में जो है डिपेंड करता है क्योंकि देखिए, मूड अगर मूड नहीं होगा तो फिर तो कुछ काम होता भी नहीं है कई बार तो। हमें जो है मूड के हिसाब से देखिए चीज़ें करनी पड़ जाती है, और देखिए, हम इसका बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि जो मूड है वो हमेशा जो है अच्छा रहे क्योंकि ज़िनी वरना देखिए, दिक्कत भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। समस्या भी इन सब चीज़ों को लेकर जो है चलते हो जाती है कई बार, वरना क्योंकि मूड अगर अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपका देखिए स्टाइल करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, मुँह फुलाए रखोगे आप। ऐसे में देखिए मूड तो होना ही चाहिए। अगर मूड अच्छा हो तो फिर तो बहुत कुछ अच्छा के साथ हो ही जाएगा, फिर आप दूसरों को भी अच्छा करवाओगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको जो है बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है।
हाँ, हाँ। उम, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हुँ, जी। हुँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया। जी, जी, जी। उ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, तो आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, काफ़ी आपने अच्छी बातें कही। आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।